そう、もうずっとドゥバイ。だから多分ドゥバイの市民権あるのかな。わかんないけど、うん。
あ。 あ、ドゥバイでドクターしてるの？
彼女はね、うん、あの奥さんはね。うん。
へえ、そうなんだね。
うん。
へえ、面白い。は、へえ。
子供やっぱ2人いて、ね。 なんかね、びっくりする。なんか、付き合ってた時は、なんか、こいつガキだなって、ちょっと思ってたんだけど、うーん。年下だったのね。だけどうーん、なんか、いい感じでお父さんぶりしてる、なんか、写真とかを見て、うーん、か、成長したなって。<giggles> そう、成長したなって、うん、ちゃんと成長して うん、嬉しいね。うん。うん。そう、そう、なんかね、その人こそなんかずっと一人なんじゃないかなと思う感じがあったので。ちょっとね、うん。
うん。 <chuckles> 思ってた？うん。 あ、そなんだね。 うんうん。 あ。 お、<laughs> 成長したなこいつって。 でも嬉しいよね。 うん、一人じゃなくてさ、ちゃんと、なんか、パパになって。うーん。 あ、心配してたんだ。ああ。 あ、そうなんだ。でも良かったね。
それもちょっと理由で別れたから。<giggles> うん、なんか結婚するマテリアルじゃなかったかなと思って。だから、うん、すごい嬉しかった。幸せそうなの見て。
あ、そうなんだ。 ああ。 ああ、そうなんだね。俺もよく言われんだよな。
うん。 え、そうやって？
うん。絶対結婚できないって。へえ。
いや、そんなことないと思う。なんで。
いや、きちょありがとう。まあ、貴重な話をありがとうございます。すごい楽しかった。またお願いします。
大丈夫よ。大丈夫。うん。<giggles> うん、ありがとうございます。ね。はい、お願いします。

うん、両方覚えてる。
おお。
初恋の人は、つきわ付き合ってないんだけど、ずっとすごい好きで。
うん。 <laughs> 覚えてる、はいはい。
うん。両思いだったって後から聞いたんだけど、でも全然、うん。そう。まあ、あの人は小3から小中1
そうだね。会った人だよね。はいはい。 そうだね。 うん。
か下手すると、中2くらいまで本当はずっと好きだったし、人間としてすごい人だなと思うから。今繋がってないんだけど、あの、もし例えばうん。もう、うん。全然コンタクトとかないんだけど、いちお
うん。 うん。 うん、あ、今は繋がってない？ SNS もやってないの？
うーん。
気にならない？そこまで。
はい。うーん。気になるけど、共通の友達も、なんかね、多分その人あんまりやってないんだよね、そういうの、多分。そんな感じがする。だから、それはそれでいいと思うし、あえて、どうこうすることもない、けど、ま、例えば向こうがメッセージとかくれたら、私は全然、しあの、お話ししたいな。うん、うーん。なんか繋がり、何、変な変な感じで繋がりたいとかは全然思ってないけど、まあ、大人になったお互いとして、今どう、みたいな話は絶対したいな、私。機会があれば。うん。うーん。
うん。 うーん、うんうんうん。 はいはい。 うん。 うん。 返す？ うんうんうん、いいね。 うん。 うん。 ああ、いいね。そうだよね。いないもんね、子供の時から知ってくれてる人なんてね。
そうだね。 うん。奥さんがいて、1回ね、癌で死にそうになってるのね、彼は、大学ん時に、うん。
わあ、あ、そうなの？
そう、だからそれもすごい、<sighs> うん。なんか、頑張っ てくれてとっていうか、あの大丈夫で嬉しかったし、なんか女の子2人いるって聞いたな。
はい。